صحيح. وده الصح، يعني يعني أنت أكيد شايف إن ده الصح يعني ال
إمم. آه، أنا شايف إن ده الصح فعلًا. إحنا جايين نستمتع يا جماعة ما ما لهاش لازمة الضرب. إحنا بنقضّي وقت جميل مع بعض، ما لهاش لازمة التَنْشَنة دي، إحنا إحنا مش بنلعب على كاس العالم زي ما أنت قُلت كده، إحنا ما ال اللي هيكسب مش هياخُد بطولة ولا حاجة. بس أنت عارف بقى إحنا هنا في مصر بنحب التحفيل، وأنا كسبتك وأنت كسبتني ومش عارف إيه، والحاجات اللي أنت عارفها دي. هم بيشوفوا إن ده هزار يعني هزار وحلو، بس أنا ما باشوفش إن هو هزار حلو بصراحة.
صح. إمم. صحيح. إمم. إمم. اهم. صحيح. و و ومع طيب وبالنسبة لل يعني ل يعني لو قُلنا لك مثلًا غير الكورة مع الأصدقاء مثلًا، يعني إحنا اتفقنا خلاص الكورة مع الصحاب ولكن مثلًا آآ تعبان آه.
إمم. إمم. إمم. آه، في ممكن نخرج آه. ممكن نخرُج نقعُد على كافيه مثلًا، على إحنا عندنا هنا في الحتّة يعني اللي أنا عايش فيها بحر كده، في كافيه على بحر بنقعد فيه. نلعب نلعب حاجات ممكن آه، ل لأ ما لناش في الدومنة، إحنا بنلعب أونو مثلًا، وفي ل في في لعبة جديدة اسمها Skrew، ممكن نلعب اللعبة دي مع بعض بتبقى جميلة، بنقعُد نهزّر مع بعض، وبيبقى في أحكام وبتاع، بتبقى جميلة.
آه، جميل. دومنة بقى بتاع. آه. آه. جميل. طَب بقى لو سألت لو سألتك بقى أي موقف حلو كده تتفكّره وأنت بتلعب لعبة الأحكام دي تقول لي إيه بقى؟
الأحكام مرّة والله، مرّة اصحابي يعني أنا خسرت، فالمفروض أنا هيتحكِم عليّا. فقالوا لي إيه: "ح هتجيب تلجة وتحُطّها في ضهرك." في القهوة، يعني إحنا قاعدين في ال في الكافيه، طَب أنتم عُبط ك هنجيبوا تَلْج منين ومش عارف إيه، فعايزين يتصرّفوا
حلو. <laughs> إمم. كنتوا في الشِتا بقى والّا في صيف والّا الصيف؟
كُنّا في شِتا وهم مُصرِّين "ياجدعان هاسيبكم وأمشي ما فيش الكلام ده عيب يا جِدعان، عيب يا جدعان." لأ، راحوا عاملين إيه، ما فيش تَلْج طبعًا فراحوا يا ق قالوا لي: "خُد إزازة المَيَّة، كُب شوية مَيَّة على ضهرك."
أوه! آه. حلو.

صحيح آه، عندك حق فعلًا، والله بالنسبة للأكل يعني، أنا باحب باحب الأكل البيتي أكتر، يعني يعني أحب لما والدتي مثلًا تعمل لنا أكلة حلوة في البيت ونتجمع مع بعض وناكل الأكلة دي مثلًا، باحب مثلًا المكرونة بشاميل، يعني اليوم اللي والدتي بتعمل فيه المكرونة بشاميل بابقى مبسوط جدًا، وأظن كل البيت
حلو. جميل. بس تاكلها مع العيلة، ما تاكلهاش مع صحابك.
آه آكل المكرونة، وبرض وبرضه ممكن آكلها مع أصحابي، بس الأكتر بصراحة المكرونة بشاميل بآكلها مع عيلتي يعني، ومع أصحابي ممكن نطلب حاجة من برّه مثلًا، لما نكون قاعدين على كافيه أو حاجة، نطلب مثلًا بيتزايا أو حاجة أو كريبات ب
حلو إمم. بالضبط، بس البيتزايا تاكلها مع العيلة تحس كده في حاجة غلط، فاهمني؟ اللي هو إيه، ويا سلام لو لو كلتها من برّه كده والّحاجّة ج صح والَّا إيه؟
<laughs> لأ، آه، لأ، لأ وآه، وفي بيبقى في عداوة كده ما بين الأم، والحاجة اللي مشتريها من برّه من برّه ما تفهمش في إيه يعني. لو جِبنا بيتزا من برّه في البيت، آآ تقول لي أ والدتي تقول لي إيه الفرق يعني ما بين اللي أنا البيتزا اللي أنا باعملها ودي؟ هو الصراحة بيبقى في فرق ما بين السما والأرض، بس أنا ما باقولش.
إمم. <laughs> <laughs> إمم. والفرق بيكون كبير، والَّا والَّا و آه، يعني آه، آه، خلاص بقى يعني يا حاجّة اللي أنتِ شايفاه وخلاص، يعني ولكن إمم. <laughs>
إمم لأ، لأ، الحاجّة آه لأ، لأ، آه، ما باحبش أص بصراحة أجيب أكل من برّه في البيت، يعني الحاجّة عندي بتحس إن في تحدي آه.
آآ طب احكِ لي موقف آه قُل لي صحيح بالنسبة للأكل، طيب موقف كده احكِ لي مثلًا مع مع ال مع الحاجّة مثلًا أو الوالدة آآ يعني، موقف اشتريت أكل من برّه واتصدمِت بيه، بمناسبة ال بمناسبة بقى ال الأكل والهوايات بتاعة العيلة مثلًا.
إمم. إمم. إمم. هو آآ أنا باحاول أساسًا أتخفّى لما أطلب أكل من برّه يعني يعني أجيب الحاجة، باحطه في كيس جوّه الكيس عشان ما حدش يشوفني وأخش الأوضة وأخش الأوضة في الخباثة كده عشان ما حدش يشوفني، لو لبست لو ل لو شافتني بقى وأنا مُتلبَس في الوضع، بيبقى الوضع مش كويس. بتقول لي ليه يا ابني، ما كنت ما بالفلوس دي كنت اديتهاني أنا كنت عملت لك أكلة كويسة ومش عارف إيه، اللي هو شغل الأمهات
<laughs> إمم. حلو. فهمتك، فهمتك. <chuckles> طب بالأمانة بالأمانة، ال البيتزا بتاعة الحاجة أحسن والوالدة، والَّا ال والَّا ال والَّا المطعم، وأنا م يعني خلاص يعني مش هاقول حاجة، إمم.
إمم. لأ، بأمانة، وفعلًا وفعلًا مش هاكدب مش هاكدب خالص، كل وكل التحيات للحاجّة، <laughs> مش هينفع
اها. المطعم. وضْحت خلاص، هي الصورة وضْحت خلاص، هي الصورة وضحت والله. <laughs>
<laughs> يا عم لأ، البيتزا البيتزا اللي الحاجة بتعملها دي عب دي كيكة مش بيتزا، بيبقى بيبقى سُمكها كبير أوي. <laughs> إيه، لأ، لأ، لأ، أهم حاجة النفس طبعًا. هي ب هو فعلًا بتحس إن فيها روح البيتزا، مش البيتزا نفسها
<laughs> بس النَفَس بتاعهم والَّا إيه، ما فيش نَفَس، والَّا مش في نَفَس؟ آه. د يعني يعني إحنا ب صحتهم أهم حاجة طبعًا خلاص.
<chuckles> لا، لا، لا، لا، لا، لا والله لا، لا، لا، ربنا يدِّي الحاجّة ك الصحة لا، لأ والله، بتعمل لنا أكل جميل، بس مش البيتزا يعني. <chuckles> يعني لما بتعمل مكرونة بشاميل بتكون كويسة، تعمل لنا مثلًا فراخ مشوية، فراخ بالبطاطس، لأ بتعمل حاجات جامدة خالص أحسن من البيتزا.
إمم. صحيح. إمم.